Sí, por lo por lo pronto, no no no pienso ponerme tan elitesco. Pero, por por ejemplo, yo manejo. Yo sé manejar, hasta hasta, eh, vehículos pe-pesados, eh, hasta ca-ca-cam-camión. Sí, lo que es montacargas, todo eso. Soy calificado. Entonces, yo decía: "Bueno, de repente, puedo ponerme a hacer taxi o Uber, o no sé, algo algo relacionado con la parte vehicular, transporte". Eh, pe pero, i-igual, pues, tengo que que que ver si mi licencia, todavía está vigente para eso. Tengo tiempo que no que no manejo, ese tipo de de de de vehículos.
Okey. Mm. Catapilas, y todo eso. Ujú. Okey, bueno. Ujú. En los pesados. Ujú.
Ten-tendría tendría que ver. Y también, tendría que ver, si eso no ha cambiado, porque también, ahí la tecnología, sé que metió la mano, y no s no sé si ahora, pues, qué tan tecnificados estarán lo la las retroexcavadoras, y todo este tipo de de maquinaria pesada.
Sí. Sí, claro. Bueno, eso es algo que puedes averiguar, que no creo, que esté tan difícil de averiguar, si estás interesado en eso. Primero lo de la licencia, ¿sí? Eh, qué más ha cambiado, y si de verdad eso te interesa, algo como para mediano plazo, eh, yo te aconsejaría que lo hicieras, ¿sí? Porque eso eso es algo que hay contratan por cantidades. Y ahorita, con los camiones de Amazon, con todo eso, o sea, lo que hay es demanda de esos trabajos, pero por montones. Mm, si estás en Estados Unidos, te podrás dar cuenta, que lo hay, y bastantes. Entonces, pudieras empezar por ahí, por mirar las actualizaciones, si todavía tienes la licencia válida, si no está válida. Mientras la validas, puedes si tienes el vehículo, a manejar el Uber, mientras tanto, para que te cubra, ¿sí?, eh, las necesidades que que no te está cubriendo ahora, que no estás trabajando. Que tienes un salario, por cierta cantidad de meses, 4 meses, 5 meses, y por ahora, pues, los beneficios se van a ver un poco afectados. Tal vez, no lo del seguro médico que comentabas, que bueno, que eso sí es algo que te afecta en este momento. Pero a largo plazo, si consigues un trabajo en una de estas empresas para manejar camiones, eh, lo deberías hacer. Deberías buscar, ponerte las pilas y mirar: "Bueno, ¿mi licencia sirve o no sirve?". Lo buscas en el Internet. Y si hay un curso enseguida, hacer el curso para renovarla, y y empezar a mirar, por ahí. Porque porque de verdad, que opciones Bueno, si tienes ese ese segundo, eh, bueno, don, esa segunda habilidad, digamos, aprovéchala, y hazlo ahorita que no que que no estás haciendo nada. Y y puedes usar esa habilidad en otra parte, definitivamente. Están bus están esperando por ti.
Sí, porque verdaderamente